Claro, pues e eso haré. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Me sirvió bastante, eh, pues, de alguna forma, desahogarme, y estos consejos que me das, eh, los voy a llevar a la práctica, definitivamente. Eh, creo que voy a verme de otra forma, y y pues, aprovechar este tiempo, como tú bien lo dices, eh, para hacer algo diferente.
Claro que sí. Sin duda, fue un gusto poder compartir esto contigo, y la verdad, espero que que sí te funcionen, estas pequeñas sugerencias que te di, y ánimo. Yo creo, que dale dale al tiempo, para que puedas recuperarte bien. No intentes presionar, y yo creo, que en cuanto menos te lo esperes, vas a vas a volver a ese ritmo que tenías.
Así será. Gracias.